Sonra tamam, dedik. Eee, dedik "Hadi, gidelim bakalım." Ben de çok istiyordum zaten. Eee, ben Bolonya'da yaşıyorum anlık olarak, o yüzden, eee, hani, ga gayet de yakın yani. Aslında çok uzak değil. Eee, neyse. Ya, şimdi, şöyle ki, hani, ben genel olarak görmeyi isterim tabii ki, eee, ama Monako küçük olduğu için Allah'tan, hani, genel olarak çoğu yerini gördük ve, hani, merdiven, her yer merdiven. O ayrı konu, o apayrı bir konu.
Evet. Tamam, hı hı. Hı hı. Ha, evet. Yokuşu olan bir şehir acaba, herhâlde değil mi? Rakımı yüksek, evet, hı hı.
Çok. Evet, evet ya. Gerçekten rakım bayağı yüksek. Hani, her yere merdivenle ve asansörle çıkıyorsun. Eee, ondan dolayı, yani, o olay o değil de, yani, genel olarak, eee, yorulduk. Eee, ben yine gezerim. Ben yorulsam da, ben bacaklarım kopana kadar gezerim bir yeri görmek istiyorsam. Ondan dolayı, eee, ya, ben gezerdim ama arkadaşlarım ne yazık ki istemedi. Onlar daha, böyle, "Hadi partileyelim. Gidelim, işte, o lüks mekânlarda yemek yiyelim." falan, filan.
<chuckles> Tamam. Evet. Hı hı. Kaç yaşlarında, eee, grubunuz? Hani, böyle, genelde gençlerden oluşan bir grup mu? Hıı.
Evet t aynen, ya, ben anlık 21 yaşındayım. Eee, arkadaşlarım da benden 2 yaş küçüktü. Eee, on dokuz yirmi yaşında.
I tamam. Hı hı. O zaman anlaşılabilir aslında grupta böyle enerji isteyen bir dinamiğin olması. Peki, problemler nerede çıkmaya başladı?
Aynen. Ya, şöyle ki, hani, çok, o kadar abartılı, gereksiz şekilde para harcamaya yer alıyola arıyorlardı ki, o beni biraz rahatsız etti açıkçası. Yani, fakir falan değilim ama, hani, sadece para harcamak için de Monako'ya gitmeyelim. Biraz görelim bari, yani.
He, anladım. Hı hı. <chuckles> He, israfa da karşısın yani. Hı hı.
Aynen. Ya, ondan dolayı, işte, zaten Monako'da görülecek bir meydanı var. O casino'nun medyanı meydanı, casino'nun içi var. Eee, 1 tane de müzesi var yani, bir de sahili var, başka bir şey yok zaten, "Müzeye gitseydik bari." dedim de gitmedik.
Tamam, hı hı. Evet. <chuckles> Evet. Peki, öncesinde konuşmamış mıydınız? Yani, işte, "Monako'da şunlar yapılabilir.", hani, "Ben burayı görmek istiyorum." Böyle, eee, bu tarz beklentilerini ortaya koyduğun bir konuşma olmadı mı grupta?
Çok kısaca böyle. Hıı. Ya, şöyle ki aslında bayağı, eee, anlık gelişen bir durum oldu. Çünkü, böyle, eee, benim arkadaşım Monako'daki arkadaşıyla konuşuyordu şans eseri, öyle, merheba merhaba şeklinde telefondan bir araşmışlardı. Eee, Monako'daki arkadaş "Gelin." deyince bir anda işler değişti. Biz 2 gün sonra gittik bu olaydan.
Evet, hı hı. Tamam. Evet. <chuckles> Güzel. Hı hı.
Ondan çok anlık bir gelişme oldu, yani. Bu, genel olarak böyleydi.
Hımm, biraz spontane, eee, bir seyahat olmasının da verdiği, hani, çok, böyle, kim ne yapacak, orada tam olarak hangi aktivitelerde bulunulacak üzerinde konuşulmadığı için, eee, herkes o anlık isteğini ortaya koymuş ve bazı problemler çıkmış. Peki ne oldu, sonrasında nasıl çözdünüz?
Hı hı. Evet ya. Aynen öyle.